Oh, itu belum ya, kalau yang terakhir. Jadi, paling kalau, eee, belum pans di ke luar negeri, tapi minimal kayak, eee, naik pesawat kayak ke luar, apa namanya. Dalam negeri gitu. Kayak ke Bali, atau apa. Ada sih, Kak, gitu. Dalam 1 tahun. Gitu sih, Kak, mhm.
<laughs> Mhm. Oh. Oke oke oke. Jadi pasti, eee, is intinya tuh, Kakak, udah punya planning setiap tahun, pasti Kakak, travelling, gitu, kan mhm. Oke. ke bandara. Nah, kalo dalam tre karena kan kalau, eee, kalau Kakak, suka travelling, otomatis berarti udah banyak ke tempat banyak tempat, gitu kan ya Kak.
Ke bandara lah. Yang intinya gitu ya, etle eee, oke. Lumayan Kak. Mmm. Lumayan.
Eee, nah, pernah enggak sih Kakak, ngerasa eee, Kakak, tuh, waktu itu kesasar nih, udah benar-benar enggak tahu mau ke mana, eh, tapi tiba-tiba ketemu orang yang, baik banget! Nah itu, Kakak, pernah enggak sihh, kayak gitu?
Mmm. Mungkin, aku memang eee, n nyasarnya itu secara tidak disengaja, ya. Dan dan ini sih, dan apa namanya. Ada yang aku pengen tuju, tapi enggak ketemu jalannya, Kak. Itu bukan nyasar sih, gitu ya. Alamatnya enggak ketemu, itu. Di Jepang nih Kak mhm, iya. Iya lumayan. Lagi di Jepang, eee, mungkin yang ini dulu kali ya. Yang pertama tuh, yang soal tadi, eee, aku mau menuju suatu tempat, gitu Kak ya.
Wah! Di mana itu Kak se eee, tempatnya? Oh! di Jepang. Lagi jauh nih waktu itu, ya? Mhm. Mhm. Mhm.
Nah, eee, memang sih, orang Jepang eee, kayaknya semua, udah rahasia umum ya, semua orang tahu bahwa mereka baik lah, ya. Adabnya tinggi, maksudnya ramah banget terhadap turis dan se mhm. Jadi aku tuh, lagi di Osaka Kak, kebetulan waktu itu. Dan, eee itu pertama kali. Eee, ya Jepang pertama kali. 2016 Kak. Dan 2016 itu kayaknya, enggak tahu kenapa, seingat aku ya, belum terlalu banyak aplikasi tambahan, seperti eee, kayak sekarang kalau di Singapura tuh yang aku inget Singapura ada s sg.go yang memang, eee, menambah ini ya, fitur kayak gampang lah, pakai bus nomor berapa, menuju ke sini naik nanya apa-apa itu enak mhm.
Oke. Iya, betul. Mhm. Mhm. Heeh. Oke oke. Mungkin yang, aplikasi-aplikasi yang memudahkan mencari transportasi gitu, ya Kak?
Iya. Dulu tuh, cuman Google Maps aja tuh, kayaknya masih aku juga, kayak rada jarang tuh, 2016 kayak masih yang kayak, enggak sefamiliar sekarang lah, Kak, gitu. Maksudnya hmm. Nah, jadi ak Weh.
Oh. Oke oke oke oke. Nah, sorry Kak, eee, waktu itu memang ke Jepang itu, dalam rangka travelling atau memang Kakak, eee, waktu lagi tinggal?
Jalan-jalan. Jalan-jalan, sih. Jalan-jalan. Mmm.
Oh, lagi jalan-jalan. Oke oke. Dan itu sendiri waktu Kakak, mmm, kesasar ini?